Okay naman, ito 'di pa nakapag-almusal at kape pero sige, bangon. Niligo ko na lang muna para magising-gising ang diwa, 'di ba?
Ah. Ah <chuckles> mabuti yan. Oo, tama-tama ako naman ay naging busy ri naging busy rin naman sa umaga, nakapamalengke na. Ito nagluluto at naglalaba, nakapag-almusal na rin. Parang nga ang produkti produktibo ko nga ngayong umaga, oo, 'di ba? <chuckles> Oo nga, eh, yan. Ah, siyempre para sa ano sa, ah, pamilya at ekonomiya nga. <laughs> Ikaw ba? Oo, tama, laban lang. Eh, ikaw ba anong mga ginagawa mo para maging masaya ang pamilya?
Ikaw ba? Mm, uy! Bilis. Oo, ang dami mo nang na, ah, tapos, 'di ba? Maaga pa lang. Uy totoo! Laban, 'di ba? Mm. Ayan, alam mo ang dami kasing bagay na kahit simple lang, 'di ba pwedeng mapasaya ang pamilya? Unang-una na siguro sa magulang ko no dahil nag-aaral ako ngayon. Ayon pinag-iigihan ko maigi kahit papaano, 'di ba? Sumunod sa kanilang mga utos kahit minsan ayaw ko, pero alam mo yun para rin naman sa ikabubuti ko at ikapapayapa ng aming tahanan, 'di ba?
Oh? Tama, sang-ayon ako. Mm. Ah. Tama yan, mm. Tama naman yan, tama naman yan. Ganun na nga.
Tapos ano pa ba? Kahit yung mga simpleng gawaing bahay lang, alam mo yun magtulungan kayo, kasi marami kayong ginagawa sa isa't-isa, busy kayo, yung mga ganun ba parang kahit papaano matulungan n'yong maibsan ang ginagawa at ano gawaing bahay.
Hmm. Mm. Oo. Oo. Tama naman, mm. Alam mo nga a ako nga sang-ayon ako sa mga sinabi mo eh, ah, ikaw nga na, ah, estudyante pa lang parang ang dami-dami mo ng ginagawa sa pamilya mo para maging masaya man lang at makatulong, 'di ba? Kahit sa mga simpleng pamamaraan mo. Eh, ako naman, eh, ito nga, ah, nagtatrabaho na, um, kahit nagtatrabaho na, eh, sinusubukan ko pa rin magkaroon ng, ah, oras sa mga pamilya ko wala p wala naman, wala pa naman akong asawa at anak, ah, pero sinusubukan ko yung mga pamangkin ko, mga magulang ko rin, mga kapatid ko kahit papaano eh, ah, bigyang kasiyahan, tulad ng ilibre sila 'pag may, ah, time ako, di ba? Libre sila, kain kami sa labas o kaya, ah, kapag may mga problema sila na hinaharap, eh, akin naman, ah, tinatanong upang, matulungan kung, ah, paano kung makakatulong, ah, at ayun nga para maging maayos naman at maging masaya naman ang pamilya, 'di ba? Yung mga simple lang ganon. Mm. Eh ano ba sa tingin mo ang, ah, pinakamahalagang gawi gawain para mapanatili ang saya ng pamilya?
Oh, ah ikaw ba? Mm. Hmm. Totoo. Hmm. Ah. Ayan. Hmm. Hmm. Totoo. Yeah. Mm. Mm. Toto Totoo. Uy, sang-ayon ako diyan eh, mm, tama.